É, descontrola e e mas também pela limitação. Mas, eh, eu e meu ma eh, a gente Exato.
Uhum. Não, pela saúde, né. Eh eh, exercício físico é bom, independente de estética ou não. Principal, eh, ainda mais, eh, de acordo que você vai ficando mais velho e menos ligado à à estética, eh, é mais pra saúde mesmo, pra qualidade de vida. Mas eu te pergunto: eh, o que tipo de exercício é permitido você fazer? E re e provavelmente o médico deve ter recomendado, enfim.
Totalmen Olha, meus médicos me recomendam todas esse todo tipo de atividade leve, né. Eu não posso pular, eu não posso pegar peso. Eh, eu percebi que exato, uma caminhada. E ela até me diz, assim, caminhada plana, que não faça subidas, eh, que não force tanto. né. Mas eu f eu e meu marido, eu eu estava vendo 1 bicicleta, né, 1 bicicleta estática, ergométrica, e e eu achei muito bacana tentar. Exato, aí compramos. Então assim, já chegou, meu marido ontem montou e aí ele criou todo um cenário pra mim. Olha que interessante que ele fez pra me estimular.
Tipo uma cam caminhada, né, alguma coisa assim? Uhum. Uhum. Uma boa ideia. Uhum, me conta.
A gente colocou no quarto, né, eu tenho 1 quarto grande, e aí no meu quarto a gente tem um um projetor. E aí eu fico de frente para o projetor e ele criou como se fosse ele botou um vídeo no YouTube como se eu tivesse fazendo uma trilha de bicicleta com a música. Gente, eu achei muito bacana.
Ah. Tá. Aham, aham. Nossa, que que legal, tipo profissional. Eu já vi essas coisas, é é, assim, ideal.
E aí, quando eu vi isso, eu disse assim: "Ai eu achei Eu não se eu nu eu nunca tinha visto. <laughs>